Sí, definitivamente sí. Eh, actualmente tenemos como 5 o 6 operaciones caminando. Eh, digo, nada se ha cerrado, pero al menos ya ves movimiento, ¿no? Que es lo importante. O sea, al menos ya ves que hay un resultado, que hay un cambio, que hay, pues, movimiento tal cual, ¿no? Digo, hay muchos factores que que dependen de de de un cierre de venta, pero, eh, digamos que estamos trabajando en ello, ¿no? Que que hace un par de me o sea, durante 6 meses. Es imposible que no hubiera algo, ¿no? Entonces, de verdad que yo decía: "Es que algo está pasando, o sea, alguna fuga tenemos aquí porque, eh, no es posible". O sea, entiendo que la situación está complicada, que el mercado está complicado, pero, pues, algo algo algo no cuadra, ¿no?
Ujú. <giggles> Sí. Claro. Ujú. Sí. Claro. Si algo no encajaba, ajá.
Exacto. Entonces, pues, hicimos el análisis, eh, platicamos entre los 3, o sea, lo que sería, pues, mi jefe directo, eh, la de agente de administración y la parte directiva, y y, pues, tomamos esta decisión, ¿no? Y te digo, eh, en una junta les dijimos: "A ver, esto va a cambiar, a quien le parezca, pues, se puede quedar con mucho gusto, y a quien no, pues muchísimas gracias porque las cosas tienen que cambiar", ¿no? "Esto está dejando de ser negocio y es un gasto más que un negocio", ¿no? Entonces, se tuvieron que tomar por ciertas decisiones, y y pues así se las planteamos. Pero, pues sí, definitivamente, eh, por otro lado, pues digamos que que la verdad es que sí llegas a sentir ese sentimiento de de, pues, de culpa, o de ¿no? O sea, también de depende de la persona sí.
Sí, no. Ujú. Sí. Ujú. Sí Sí, no. Ujú. Sí, como de: "Ay, pues ya, ni modo," ¿no? <chuckles> Como de: "No quise llegar a este punto, pero me orillaron."
Exactamente. Exactamente. Sí, porque muchos no lo en bueno, eh, un par de ellos no lo entendieron, y sí se lo tomaron como como personal, pero en realidad yo se los dije: "O sea, los números hablan, o sea, no es personal, no es que me caigan mal". <chuckles> Simplemente, eh, o sea, esto es un negocio, ¿no? O sea, y si los números no dan
Ujú. Mm. Sí. <giggles> Sí, sí, negocios son negocios. <chuckles>
exacto, y si los números no dan pues hay que bajar la cortina y listo, ¿no? O sea, pero ahí hay que hacer hasta el último esfuerzo para que esto funcione.
Ujú.